<laughs> うん。
あの、ん、他人に興味ない。
ああ、日本はでもその、全体的にその傾向は確かに強いですね。うん。
そう。 そうそうなんですよ。ななんですけど、僕が関西その大阪行った時とか道迷って、ま、大阪駅とかすごいじゃないすか。分かりづらくて、どこ行ってんのみたいな時に、なんか、駅員さんもすごいフランクで。
うんうんうん。はい。うん。 うんうんうん。
なんていう、ロボット、ん、みたいな感じじゃなくて、ま、丁寧だけど、なんか、そん中でも、なんで、接しやすいようなスタンスの人が多かったんで、僕はあっちの人の関西の、なんか、かか人との関わり方の方が僕は好きなんですよね。
うん。 うんうんうん。確かに。 うん。 ああ。そうか、そうかもしれないですね。うんうんうんうんうんうん。そん
気さくに話せるから。 そうなんすよ。で、海外って別に割と気やす気さくにみんな話すので、なんかそれに慣れちゃったら、なんか、あれ、みんな黙ってん、ジム行っても。
うん。 うーん。
誰も、なんか、すいませんも言わないし、なんか会釈だけとか。いや、別にいやいいや、言えばよくないみたい。
<laughs> まあ、それがでも、なんか、カルチャ文化的には、なんか、普通というか、そうそうだよねっていうところは、ちょっとあるかなと思いますね。うーん。
はい。 はいはい。 なんか、それはありましたね。でも良かったですね、それで。なん、他どうですか？その、ま、人間関係は、ま、普通にあれですか、引っ越して東京でも大きく変わったり。
はい。 うん。 あ、そうですね、その、関わる人っていう意味ではもちろん変わったね、でぃ場所が違うんで変わったんですけど、ただその、現地のなんかサークルみたいなのにも入ったりとか、職場の人たちも結構フランもうそれこそフランクに話してくださる方も全然はい、いたので。で、私個人の環境で言うと、大阪にいた時って、同じ部署に同世代の人がいなかったんですよ。
はい。 へえ、はいはい。 あ、良かったですね、はい。 ああ、なるほど、はい。
ただ、東京に行ったら、その部署の関係で、同世代の人しかいないような部署だったんですよね、どちらかというと。はい。なので、すごい働きやすくて。で、且つね、あの、サークル、地元のサークル活動みたいなのもさらせてもらって、なんか非常にいいいい記憶しかないというか。<laughs> うん。
あ、じゃ、仲良くなりますね。うん。 はいはい。 へえ。なんか、その、今までの、その、朝のルーティンと夜のルーティンとかは、あんま変わらない感じですか？その、趣味も。なんかあります？
はい。 ああ、あ、わでも相当変わりました。それこそ大阪にいた時って、私別に朝のルーティンとか特になかったんですけど、あの、東京に行ってから、あの、朝5キロ走ったりとか。なんか
へえ。 はい。 ええ。朝か5キロ、すごいですね、しょしょそれは。
<laughs> 毎日じゃないんですけど、週1とかしゅうにでははい、朝5キロ走ってから出社するみたいなのやったりとか、あと、なんか、朝からちょっと、何、なんか、エクササイズみたいなのを部屋で、その、DVD 見ながらやってから出社するみたいな。
いや、すごいですね。はい。 はい。 やって仕事。え、その方がやっぱどうす、おモチベーションとか成績とか、なんか、その、良かったですか？

ら、引っ越しで、自分がなんか変わっていった経験ってあります？
ああ、お、はい、ありますね、これは。<chuckles> えの、もともとその大阪に住んでて、で、そこから東京に引っ越したっていう時の話なんですけど
ええ、なんかはい。 はい。 もうそんな聞くだけで、確かに、関西から関東ですよね？だい大丈夫でした？だいじいい意味、ポジティブの意味ですかね？ああ、あ、オッケーで <laughs>
<laughs> そうですそうです。あ、あの、ん、だい あ、はい、ポジティブ、そあの、大丈夫かどうかで言うと大丈夫でした、大丈夫です。はい。<chuckles>
オッケーでちょっと、はい、どうぞ、それ気になりますね、はい。
<laughs> ただ、その、大阪って言ったんですけど、大阪ん中でも結構その北の方の、ま、あの、閑静なエリアというか、その、都心部ではなくて、そう、ちょっと外れたとこに住んでたんですよね、大阪で。
おお、ちょっと。 そんなにそんな、あの、すごいインパクトがあるわけじゃないよっていう感じですかね？<laughs> 違いを
うん。 <laughs> そう、そう、あの、ひょ毎日毎日ヒョウ柄とか着てるわけじゃないよっていうなこと。<laughs>
ああ、そそういう、そのイメージではないぞと、いうことですね？はい。落ち着いたとこで。はいはい。
はい。もうすこちょっと落ち着いたエリアに住んでたんですよね。で、なので、その、家賃とかも別に高くなくて、むしろその、ちょっとちょっと、家なんなら広いし、ちゃんとそのお風呂とトイレと、んん、お風呂とトイレ別になってるし、みたいな結構いい条件なんですけども、家賃としても全然高くなかった。当時でちょっと値段ちゃんと覚えてないけど、6万円
おお、はいはい。 はい。 ええ。 はい。

へえ。そうなんすね。じゃ、趣味趣味は、だからそれぐらいすか？
<laughs> そうですね、趣味はあ、でも、うーんと、そうすね、大阪にいた時特に趣味っていう趣味が別になくて、で、そうすね、東京に住み始めてから、その地元の、そこ、なんか、ランニング、すがすごい有名だとことこだったんですけど、なんか、みんなでランニングしたりとか、マラソン行ってみたりとか。
はい。 ええ、はい。 はい。
うーん、っていう趣味が始まりましたね、その時に。
ええ、いいっすね、でも、ポジティブに変わってって。で、なんか、まあ、あともう一つは、その、なん振り返ってみて、ま、良かったことと後悔してることってあります？
うーん。 はい。 え、いああ、良かったことは、もう、あの、ほんとにいろんな経験ができて良かったなっていうのは、もう一言でそうなんですけど、あの、ま、後悔してることとか、その、ふやりたがってる人へのアドバイスみたいなところで言うと、あ、なんか、変な偏見は持たずに、とりあえず動いてみた方がいいなっていうのはすごく思ってまして。
ま、あとアドバイスとか。 はい。 あ、はいはい。
うーん、なんか東京ってちょっと怖いところなんじゃないかなみたいなんで、住むタイミングをちょっと遅らせようとしてたんですけど。<chuckles>
<chuckles> はいはい。 ああ。行ってみたらで違うかったと。うーん。
あ、はい、全然問題なかったので。だ、とりあえず一回行ってみないとわかんないじゃないですか。
確かにそうですよね。うん。
はい。だから、なんか、行こうかな、どうしようかなって迷ってる人がいたら、とりあえず一回行ってみようと、行ってから考えようっていうのだけは、はい、伝えたい。
はい、そしたら、ま、開けていったりとか、まあ、新しい出会いがあったりって、結構ゆ良いとこが結構あったりするんですよね。
うーん。 見えてくる、はい、と思いますね。うーん。あ、良かったです。<laughs> あ、こちらこそありがとうございました。はい、はい。
なるほど。はい。今日ちょっ楽しかったですね。はい、あありがとうございました。はい。 はい。失礼いたします。